¿Perdón?
¿Recuerdas algún chiste de los que mencionaba tu papá?
Bueno, eh, mi papá siempre e eh, hacía un chiste muy malo, que era cada vez que me quería mandar a hacer una tarea, un un un una labor o una cosa que quería que yo hiciera, él me él me decía: "Tú y yo para lo que salga, tú vales lo que eh, no pesas mucho, pero vales lo que pesas, lo vales en oro". Entonces eran unos chistes muy malos para
Okey. Ah, perfecto. Ah, okey. Malo malo sí, pero no tan cruel, no le vi la crueldad
No, en ese no había crue a mí no había crueldad, ese era manipulativo, <chuckles> era porque para conseguir lograr que yo hiciera algo cuando yo estaba molesto. Cada vez que yo estaba molesto, él él hacía ese chiste y me me me doblegaba, ¿no? Este, pero a veces a veces era algo que también hacía los chistes los chistes crueles, ¿no? Cómo decir: "Este, mira, papá, conseguí este trabajo, y ahora yo soy el que da c el que dicta este taller o el que da la clase", y él decía: "Bueno, en ese lugar son tan malos, que hasta tú das clase". <laughs> Entonces, él podía hacer un chiste así, fácilmente. Él podría él él podría hacer un chiste cruel, eh, pero también un chiste y, bueno, eh, la pasábamos mu la pasaba muy muy bien, tengo muy buenos recuerdos de él, por sus chis
Ah, okey. Ah, qué bien. Ah, okey. Por supuesto. Ay, Dios, qué malo era tu papá, increíble. Este, un chiste muy cruel. Qué bien. Maravilloso, entonces, tú heredaste eso. Y cuéntame, ¿tú te consideras, entonces, el alma de la fiesta en ese sentido del humor, de la jocosidad?

No creo, bueno, no lo sé.
¿No? Deberías hacerlo, deberías hacerlo, porque quizás te quede un meme que pasa a la historia, ¿no?
No no, no lo sé. No. Quizá, eh, qui quizá quizá que sí, eh, quizá quizá tendré que hacer unos memes para para Twitter, o para las redes sociales, quién sabe. Ujú. Sí, sí, es verdad, muy interesante.
Claro, ponte, ponte en <chuckles> Ah. Puede ser, claro que sí. Sería muy interesante. Mira, ¿y tú notas diferencia en cómo reaccionan tus familiares cuando estás de memero, o bien sea en las redes sociales o cuando están conversando, y entonces metes allí tu humor negro? <chuckles>
<chuckles> Sí, creo que, por por lo menos, o e en el caso con mi esposa, creo que no le gustan mucho mis chistes, pero que siempre esos chistes me chistes me malos. Y mi hijo solamente se ríe de ellos si estoy e enfrente de él, pero cuando es por mensaje de texto o algo, muy poco se ríe de los chistes malos.
<chuckles> Se bloquea, haces muchos chistes malos. Guau. O sea, que tu hijo, seguro que como sabe que a tu esposa los chistes no le gus no le gustan, entonces él dice: "Bueno, voy a tratar de que él crea que a mí sí me gusta".